Tabii ki. Eee, beni geçmişe götüren şarkılar genellikle 80'li yıllar, yani tam benim çocukluğuma denk gelen şarkılar ve onların arasında da 1 tanesi, işte, Elton John'un "I'm Stil Standing" diye bir şarkısı vardır. Ya, o şarkı -belki çok duyduğum için, belki hâlâ çok sevdiğim için olabilir eee, onu ne zaman duysam böyle ışınlanıyorum ben. O, yani, çocukluğuma direkt ışınlanıyorum ve, böyle, evde onu dinlediğim, babamla mesela oturup dinlediğim ya da kendi kendine dinlediğim bir kare böyle hep gözümün önüne geliyor.
Hı hı. Evet. Hıı. Ah! Ne güzel. <giggles> Evet.